Et si je veux une réponse plus rapide, concrètement, que je veux dire je vais aller voir une IA. Je vais aller lui demander, heu, beh, j'ai cet acteur, est-ce que tu peux me donner tous ses films qu'il a fait avec tel réalisateur, par exemple. Ça, ça sera plus simple parce que sinon je dois aller sur Allo Ciné, regarder tous ses films, aller sur chaque film voir quel réalisateur l heu, l'a fait. L'i l'IA va le faire pour moi donc, heu, après, voilà, je prends je prends ça comme exemple mais c'est à peu près comme ça que je l'utilise en termes de recherche, tu vois?
Mmh mh. Mouais. D'accord. Mouais. Mmh mh, mouais. B ouais mmh, c'est parlant comme exemple. En gros, heu, tout ce qui te fait vraiment gagner du temps, heu, ça, tu vas le faire et du coup, tu as plus mmh, tu éprouves plus de plaisir justement à à chercher dans le détail, heu? Pas q reprenons l'exemple du film, aller sur Allo ciné, fouiner et tout. C'est heu, c'est c'est il y a plus de plaisir, c'est devenu une corvée ou, heu, c'est juste, heu?
Ouais. Ouais. Non, ça en fait, ça arrive que j'y aille, heu de je vais aller sur Allo Ciné, je vais chercher par moi-même justement parce que j'ai envie d tu sais, tu as le tu as le truc de quand tu cherches par toi-même, tu as un peu ce truc de découvrir aussi, heu, les pages qu'il y a à côté. Des pages qui seraient pas forcément suggérées mais, heu, que tu vas que tu vas cliquer dessus parce que ah, bah, tiens à ce moment-là c'est intéressant
Mmh mh. Ouais. C'est vrai. Mmh. Mouais. C'est vrai.
si tu fais la recherche par l'IA tu as pas ça
Ouais, du coup, tu peux faire plus le tri.
l'IA va te donner la réponse que tu attends. Elle va pas te donner la page qu'il y a à côté. Donc, heu, p si j'ai le temps, si à ce moment-là j'ai le temps, que je cherche pas à regarder un film en particulier machin, je vais aller sur la page Wikipédia, la page Allo ciné, la page IMDb. Si j'ai exactement envie de savoir parce que j'ai je me souviens que cet acteur il a fait 3 films avec ce réalisateur mais j'arrive pas à me souvenir du nom d'1. Je vais directement aller sur, heu, sur l'IA, je vais lui dire: «Cet acteur il a fait un film avec tel réalisateur, l'histoire du film c'est à peu près ça, c'est quoi le nom?»
Et ouais. Mmh. D'accord. Mmh mh. N ouais. Mmh. D'accord, ah oui et hem, est-ce que ça t'arrive, hem, de l'utiliser d'utiliser l'intelligence artificielle pour, heu, tu vois, des mmh, des choix assez importants, heu, de ta vie? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour leur santé, heu, physique comme mentale. Est ce que ça, c'est quelque chose que tu fais, toi?